Lo scheletro dell'idea era quella lì, ehm, in quanto, ehm, quando ho creato questo mondo fittizio, man mano che lo creavo, ehm, diciamo che aggiungevo sempre qualcosa magari inconsciamente perché lo volevo un po' ampliare, cioè, non era solo come i pupazzetti, i miei personaggi fanno questo, questo, questo per ragioni magari anche un po' ottuse, senza troppo senso, no, ho voluto creare un disegno.
Mh. Sì. Quindi era un qualcosa un mondo immaginario, ehm, tuo a cui ogni tanto tornavi, m modificavi, malle che malleavi un po' a seconda del tuo umore, della tua esigenza.
Mhmm Esatto. Esatto. Aggiungevo aggiungevo tanto che il finale, ehm, prende una piega completamente opposta da come è iniziato, cioè, se era iniziato con un'idea, ehm, banale è finita con una cosa uhm, permettimi il termine un po' eccessivo, colossale, cioè, nel senso, ehm, non avrei mai pensato che una cosa così sarebbe finita come l'ho fatta a finire in una maniera, mh, mh, abbastanza importante possiamo dire, okay?
Ah, che bello! Quindi parte lentamente, ehm, e poi cresce, cresce l'enfasi, cresce la storia. Wow, ma chi sono i personaggi? Dov'è ambientata questa storia?
Sì. Esatto. Ehm, questa storia è ambientata in un mondo, uhm, rasente l'apocalittico, ovviamente, ehm, pseudo medievale, è un mondo molto oscuro.
Mh. Okay, quindi una la peste o qualche malattia
Uhm, diciamo che sì, d però questa malattia prende la forma di un'entità che ammazza le le cose, le persone.
Ah, beh giusto perché comunque è un fantasy quindi non è per forza qualcosa di concreto scientificamente spiegabile.
Esa sì, no, ci sono mostri <chuckles> No, n no, infatti te tendo a starne distante anche perché appena ci metti lo scientifico devi stare un attimo su dei binari. Sul fantasy <chuckles> il fantasy puoi crearli tu i binari, quindi è un po' più facile.
Eh, certo. <laughs>
Ehm, e e la storia comunque è un dark fantasy, quindi ci mettevo cose spaventose, mostri brutti, ehm, cose così ehm, e in realtà finivo in
Okay. Mh-mh. Sei uno che si si sofferma molto sulla descrizione dei personaggi?
Mi soffermo poco, m ma mi dicono <chuckles> dalla regia quelli che leggono che comunque funziona. Cioè, mhmm, gli magari tendo a descriverli più nelle sensazioni che danno piuttosto di come sono fatti.

Benissimo. Quanto tempo ti ha portato? Ehm, beh, l'idea originale mi sembra che sia venuta così in modo abbastanza naturale.
Esattamente, sì. Parliamo del liceo, ci ho messo, boh, il tempo di stufarmi a scriverle in realtà, <chuckles> in pochi mesi quindi
Eh, però poi dopo invece, il trasformare l'idea in qualcosa di concreto, di vendibile, di, mhmm, che possa essere offerto, che no non solo più all'amica, ma ehm, non solo più agli amici, ma a al mercato ha rich un po' più di tempo.
Pubblico comunque. Eh, lì eh, ci vuole tanto tempo a a trovare il coraggio di farlo intanto, perché comunque è un progetto che, mhmm, cioè non è come scrivere una canzone che comunque sia te la cavi in c 3, 4 minuti.
Ah, bravo, è vero, sì, sì.
Tralasciando, comunque, vabbè, ovviamente, le varie complicazioni, trovare la band e bla, bla, bla, bla, bla. Diciamo che un libro è una cosa che prende un pelo più di tempo nell'essere svolto.
Certo, secondo me ci vuole costanza, no, a cioè, devi proprio desiderarlo, perché poi uno rischia se se, ehm, si va troppo lunghi poi di abbandonare il progetto.
Ecco, bravissima. Difatti, era quella è stata la mia paura. È un progetto che ho ripreso in mano, mhmm, 2 volte. La prima, stavo proprio riscrivendo in una chiave un più matura quello che era la prima stesura stupida, ma mi sono annoiato abbastanza in fretta perché, per mia sfortuna, utilizzare la tastiera del computer mi è stressante da morire e non non sono molto bra <chuckles> Eh, scegli il progra eh, ma li ho provati, non non mi stavano dietro, quindi mi stressavo uguale.
Sì. Ah, ma ci son dei programmi, ci son dei programmi, no, di dettatura. <chuckles> Ho capito, va bene.
Purtroppo. Ehm, dovrei provare quelli attuali con l'intelligenza artificiale, magari son un po' più bravi. Comunque, mhmm, diciamo che, eh, anni dopo- parliamo di 2 anni fa, mi pare. Ehm, maga anche spinto un po' di più dal da vari complimenti, non sulla mia idea, ma sul fatto che io sapessi scrivere, ehm, usciti dai vari papiri, ehm, universitari che si tendono a fare, ehm, si tendono a fare classiche frasi divertenti e tutto, e di diciamo che avevo eh, ho mi mi son scoperto fantasioso e bravo nel mettere insieme le parole, tanto che, insomma, mhmm, ta tanta gente mi complimentava, anche adulti, quindi, ma proprio per come erano scritte, neanche perché facessero ridere e tutto, che, comunque, facevano ridere.
Sì, è possibile. Mh-mh. Mh-mh, okay. Eh, cosa è successo? Ah, bene.